あ、そうだと思いますよ。うん。
ええ、それだったらなんかいいあ、初めのステップにいいかもしれないです。なんか「私はこう思う、私は反対です」って言うよりかは「でもなんかこういうの見たんだけど」ぐらいだったら言えそうな気がします。
うん。 はい。 うん、ですよね。うん。なんかそうやってやっぱ、あの文化っていうか、相手の国もやっぱりその政治の話するのがコミュニケーションの一環みたいな感じかもしれないじゃないですか。やっぱそれになんかこう「そうだよね」とか、なあなあな、ね、あのしか言えないっていうのはすごい辛いと思うので、うーん。
うん。そうですよね。はい。 うん。 そうなんですよ。 はい。 うん。 そうなんですよ。なんか情けないなって思ってくるんですよね本当に。なんか旦那さんとかほんとにすごく意見を言う人で。で、それこそそのさっきおっしゃってたみたいにアメリカってすごく政治のお話を、あの普通に家族の間とかでも、あのするんですけど、やっぱりクリスマスとか感謝祭とかおっきな集まりがあった時に、なんか
うーん。 うんうん。うん。 うんうん。 はい。
旦那さんはそのなんか旦那さんのお母さんはあの、まあ党が違うってなった時に、あの言った発言に対してそれは違うと思うってきっぱり言って、なんだろう、そのすっごくほんとに正直なんですね。なんかそういうの見てるとかっこいいな、なんか自分もなんかあんなふうに言えるようになりたいなって思うんですよね。
はーい。 はーい。 そうですね。うんうん。 ああ。 確かにかっこいいですよね。うん。
うん、そうなんですよ。ね、黙って「うん、そうだね」とかなんか言ってる自分よりもなんかそうなんですよね。だから言える、なんかこう自分の意見を言う練習っていうのはしたいですね。
なるほど。